Ganon ako, hindi na ako ayoko ng manatili pa ng 1 2 minuto kung wala namang required na OT at hindi ako bayad. Hindi talaga ako mag-i-stay kasi, bina-value ko rin ang oras ko, pangsarili.
Mm. Kaya nga. Hmm. Tama. Mm.
Na-value ko na yung oras ko sa trabaho, nagampanan ko na yun. Ngayon, oras ko naman. So ganun, hinahati ko talaga sila para hindi ako ma-burnout, mm. Kasi kung talagang hmm.
Mm, para magpahinga. <chuckles> Mm, maganda 'yun. Mm, kasi kapag talagang nakafocus ka lang sa trabaho ganiyan wala ikaw lang talaga yung mapapagod mai-stress at mai-stress ka pa din.
Mm. Oo, subsob ka sa trabaho, eh, overtime ka, overtime hindi ka naman bayad 'di ba, or minsan overtime ka hindi naman din sapat.
Mm. Tama. Hindi naman bayad minsan. <chuckles>
Hindi naman sapat 'yung bayad, ba't ka pa magpapakapagod 'di ba?
Oo, hindi sapat yung pagiging stress mo sa bayad ng OT mo ganiyan.
Mm. Totoo, tapos hindi ka pa nakapag ah, laan ng oras para sa pamilya mo. Sa anak mo kapag nanay at tatay mo
Mm. Mm, kailangan din naman na maglaan ng oras sa pamilya.
Mm, kasi 'yun na rin yuong, ah, parang way para makapag-recharge tayo.
Kaya mm, tama kasi parang sa work kasi parang lowbat na lowbat ka na eh.
Mm, para hindi mm. Oo, kaya kasi kung hindi hindi tayo magbibigay ng pahinga sa trabaho talagang, burnout na tayo hindi natin alam maglulunes na naman trabaho na naman, eh, wala na, wala na. Yes.
Mm. Tratrabaho na naman parang wala ka ng pahinga talaga eh, yung mentally, physically, nandun na lahat talagang mai-stress ka.
Mm, oo tapos sa Mm, tapos magkakasakit ka na niyan unti-unti rin. Mm, oo.
Mm, pa tapos siyempre parang hindi mo na mapapangalagaan yung sa yung kalusugan mo
Another stress.

Hmm, <clicks tongue> kapag ganyan parang nagme-meditate ka ng ganyan yung sinasabihan mo yung sarili mo. Minsan 'di ba, kahit minsan alag gusto mong mag-unwind pero siyempre dahil sa mga work or mga gagawin ka na kailangan mong, uhm, gawin siyempre kahit maglaan ka ng ilang minuto lang para mag-meditate ta's sasabihin, "Okey ka lang," ka pakalmahin mo yung sarili mo, ganiyan. Tapos sasabihin, "kaya ko 'to, laban lang," ganon. <chuckles> Ikaw ba pano ka naman mm pano mo naman ano man kapag malungkot? Mm.
Hmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, tama agree ako diyan. Ako naman 'pag, ah, 'pag malungkot mm 'pag malungkot ako, uhm, nagpe-pray ako tapos nag-a-ask ako ng guidance, nag-a-ask ako ng guidance kung, ah pano yung paano ko mare-resolve, bigyan ako ng sign ganiyan-ganiyan. Tapos siyempre, gumagawa din ako ng paraan kung may problema ako ng mga solusyon kasi hindi naman puwedeng iasa lang lahat sa dasal di ba? So
Hmm, maganda. Oo, tama. Mm. Mm, tama. Mm. Kaya hindi naman porket nagdasal ka, eh wala ka ng kailangan na gawin siyempre, uhm, yung dasal mo kailangan mo din na uhm, 'pag ano na yung tawag dun
Yes. Oh, kailangan din may gawin ka, oo totoo yan kasi, ah para meron din tayong mga, ah napaplano kung paano natin masosolusyunan yung mga problema natin. Kasi kung hindi naman din tayo kikilos lalo na kung kasi kaya ka nga nagiging malungkot siyempre may dahilan so, may problemam, di ba? So, yon yung nag so yon yung nag ah bibigay sa atin ng stress di ba? Hmm, ah pero sakin masa-suggest ko lang din is mag-ano, mag meron ka at least isang kaibigan ng kaya mong pagsabihan ng mga mm problema mo. Oo.
kailangan din ng gawa. <chuckles> Mm, tama. Mm, oo tama. Mm. Kaya nga, oo tama. Mm, lakas. Ah, express. <chuckles> Mhm. Ng lahat-lahat, oo. Ikaw ba mayron ka bang mga kaibigan na nasasabihan?

Ay iba naman yun. Oo, iba naman yun, pero I mean talking about yung trabaho talaga. Oo yun kasi minsan kasi, ah, yun yung nagko-cause ng mga, ah, masamang, ah, ep epekto sa mental health, eh, oo, ay nakakapagpahinga.
<giggles> Hmm, mm. Toxic. Oo, pero meron naman kasi yung trabaho, parang nung nasa fast food ako nung nasa trabaho ako sa fast food nun, sobrang toxic. Aka alam mo yung kahit na, kahit na day off mo pero, dahil sa gc niyo gan'yan may mga nakakausap pa parang, parang kahit day off mo nandun pa din sumasama pa din yung ka-toxican dun sa trabaho, mm.
Mm. Hmm. Oh, siguro, ah, kanya-kanya na lang ng, ah, paraan, para, para ka eh, kahit papa'no makatakas sa mga gan'yan sa toxic na sitwasyon kasi O, ikaw na rin sumagot sa sarili mo, pero 'to tama rin naman 'yan kanya-kanyang paraan na lang.
Tama. Mm. Puwede na puwede naman i-off yung cellphone 'no. <laughs> Oo pero Mm. Pero minsan kasi kailangan mo mag-open, kasi minsan kailangan nila, kahit day off mo kailangan pa rin nila na, ano yung mm.
Depende, oo. Depende sa trabaho, sa uri ng trabaho 'yan, oo pero ako ayaw na ayaw kong gawin 'yan kung hindi kasi ako inoobliga ng boss ko na kailangan mag-check ng mga ganyan hindi talaga ako tumitingin, <chuckles> talaga naka-silent lang talaga sa'kin. Totoo 'yan, pero kung inoobliga ng boss, o ki kahit na off kayo i-check niyo, eh, wala ka ng magagawa. Oo, 'di ba.
Tama. Mm. Mm. Mhm. Hmm, maganda yun 'no, mm. Kaya nga. Mm. Kasi yun nga, kailangan din kasi natin na magpahinga kasi, siyempre napapagod tayo mental. Kasi, yun dun nga minsan nagkakaroon ng mental disorder, yung mental na sakit yung mga nagkakaroon ng stress, depress, gan'yan.
Mm. Totoo, mm. Mm. Kanya-kanyang palusot na lang siguro kung sabihin "hindi ka kaagad nag-reply?" "Sorry, na sa simbahan ako," o "Sorry nag-aano kami, labas kami ng pamilya ko", puwede ka naman magdahilan off mo naman yun, eh, may karapatan ka 'di ba.
Mm. Tama. Kaya nga, mm. Oo, tama kahit karapatan mo talaga yun, <chuckles> kaya nga day off eh.
Totoo 'yan. Eh, eh, paano mo naman hinahati ang oras mo, ah, para sa trabaho at pahinga para maiwasan ang burnout?